Eee, yarım saat çok uzun bir süre gibi görünüyor. Yani yarım saat yapamam belki ama gün içerisinde, şöyle, bir hani 10 dakika falan kalkıp, eee Ya, aslında şu an daha çok evden çalışıyorum. Eee, o yüzden böyle kalkıp hani ev içerisinde hareketler yapabilirim. <chuckles> E, bu onun gibi değil. Eee, mesela ne yapabilirim? İşte, gidip mutfaktan bir şey alabilirim. Odanın içerisinde belki böyle esneme hareketleri falan yapabilirim, böyle 10 dakikalık. Öyle bir alan yaratabilirim kendime ama bazen bu aklıma bile gelmiyor. İnana İnanabilir misin? <whistles> İnanabiliyor musun? Yani, hani, unutuyorum.
Anladım. Çok güzel. Evet. Yani çok normal, eee, günün olağan akışı içerisinde bir anda işten çıktıktan sonra Ya, y zaten yani evin içindesin de, yani, işin bittikten sonra gidip hemen böyle birazcık rahatlamak için bir kahve yapmak, sonra televizyon ya da telefonun başına geçmek aslında çok daha cazip geliyor insana. Oradan seni çok iyi anlayabiliyorum. Eee, tamam, bu bilgi elimizde kenarda dursun. Eee, hi peki hayatında geçmişte yaşadığın ya da şu anda muzdarip olduğun bir sağlık sorununun ya da bir hareket kısıtı olan var mı?
Evet.